โอ้โฮ นี่ต้องเท่ากับเปลี่ยนแปลงการแต่งตัว หรือ ป เปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ กลายเป็นคนรักสุขภาพไปด้วยนะครับเนี่ย <chuckles>
อ่า ค่ะ ใช่ค่ะ คือแบบตาม Trend <chuckles> Trend ตอนนี้อะไรมา ฉันรับหมด ไรอย่างเงี้ย <chuckles> เออ ไรอย่างเงี้ยค่ะ อา จะบอกว่าพอหน้าตาเปลี่ยนแล้วอะ ทรงผมค่ะ เมื่อก่อนคือไว้ผมสั้นตลอด เพราะเนื่องจากว่า ขี้เกียจแบบนั่งไดร์ นั่ง อะไรอย่างงี้ ใช่เปล่าคะ เอ๊ย มาดู ไม่ได้อะ ผู้หญิง สมัยนี้เขา เริ่มไว้ผมยาว เขาแบบผมยาวสวยกัน ไรอย่างงี้ อืม เขาม้วนผมสวย ไม่ได้สิเราต้องได้ layer หน่อย ไรอย่างเงี้ย ไว้ผมยาวจ้ะ
เออ ๆ ๆ ครับผม ครับ อะฮะ อะฮะ ครับ ๆ ก็คือมัน มันอาจจะแบบว่า ครับ เพราะผมยาวมันก็อาจจะทำได้หลายทรงมากขึ้นเนาะ <chuckles>
ใช่ ไรอย่างเงี้ย คือแบบแค่เกล้า ๆ ก็สวยแล้วอะ ม้วนจุก อะไรก็ไม่รู้อะ เลอะเทอะ ๆ ก็ดูดีแล้วอะค่ะ เดี๋ยวเนี้ย อืม มันก็เลยแบบว่า ใช่ ก็เปลี่ยนตัวเองไปเลย
โอ้โฮ นี่กลายเป็นแบบว่า กลายเป็นแบบแฟชั่นไปเลย ในตัวมีเยอะมากเหมือนกันนะครับเนี่ย <chuckles>
ใช่ค่ะ ก็คือเปลี่ยน แต่ว่า อา นิสัยไม่เปลี่ยนนะ <laughs>
<laughs> ครับผม ถ้าอย่างเงี้ย อ่า ผมถามเพิ่ม อืม ดีกว่าว่า หลังจากคุณที่ หลังจากที่เราไปแมตช์เสื้อผ้า ส สีที่เราค้นหา ณ ตอนแรกใช่เปล่า ณ ตอนนั้นน่ะ เรายังคงสไตล์โทนสี อ่า เหลือง สีเหลืองใช่ไหมครับผม ณ ตอนนั้นน่ะ?
ใช่ ก็คือ ค่ะ ใช่ค่ะ ยังมีความ ความดำ ยังมีความดำขาวอยู่ตลอดเวลา ใช่ค่ะ
อา ผสมอยู่ ครับผม แต่ก็เพิ่มสีเหลืองเข้ามา แล้วในเรื่องของสีอื่น ๆ เนี่ย มีปะปนเข้ามาไหมครับผม?

ผมอะจะขอย้อนไปตอนที่เลือก เอ่อ สีก่อนได้ไหม? ตอนแรกเนี่ย พวกจับคู่สีอะไรพวกเนี้ย มันต้องคำนึงเกี่ยวกับการมาทาบกับตัวเราเองเปล่า? ประมาณว่าสีนี้เราใส่แล้วขึ้นไหม มันต้องคำนึงกับสีผิวของเราด้วยใช่เปล่าครับ เกี่ยวไหมเอ่ย? อ๋อ
ค่ะ ใช่ค่ะ อะฮะ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ก็ตัวเองโชคดีนิดหนึ่งที่แบบว่าเป็นคนผิวขาว อะไรอย่างเงี้ย อือ แต่มันก็จะมีแบบขาวเหลือง ขาวอมชมพู อะไรอย่างงี้เนาะ เราก็ออกไปทางขาวเหลือง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเขาจะบอกว่า เออ เนี่ยสีที่เหมาะกับคนขาวเหลืองเนี่ยมันประมาณไหน เราก็ไม่ได้ว่าเอาทุกสีในนั้นน่ะมาแมตช์กันเนาะ เราก็แบบลองดูจากที่เรามีอยู่ในตู้เสื้อผ้าด้วย เออ เนื่องจากว่าเสื้อผ้าสี ๆ เราอะมีค่อนข้างน้อย อืม
อา ๆ ๆ ครับผม ครับ อืม ครับ ครับ อะฮะ อ๋อ ก็คือนะ ฉะนั้น ก็คือผมเหมือนพยายามหาว่า อ่า ผิวของเราเนี่ยใส่เสื้อผ้าสีโทนไหน แล้วมันจะเหมือนกับส่งเสริมกันและกันประมาณนี้หรือเปล่า? อา ๆ อ๋อ โอเค
ใช่ค่ะ ก็ เอ่อ อา ใช่ แล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่า เราพยายามที่จะเอาสีที่มีอยู่ในบ้านด้วย เพราะว่าเรายังไม่อยากเสียเงินซื้อไง อะไรอย่างเงี้ย เราอยากรู้ก่อนว่า เออ เนี่ยถ้าเอามา matching กันจริง ๆ อะ มันจะใส่เหมาะจริง ๆ ไหม อะไรอย่างเงี้ย อืม อา แต่ง ใช่
อือฮึ ครับ ๆ อา อา อา โอเคแหละ อ่า สุดท้ายก็ออกมาดี เพราะว่า มีฟีดแบ็กจากเพื่อน ที่เป็นตัวการันตี แล้วว่า อา เราทำออกมาแล้วดี อือฮึ
ใช่ค่ะ อ๋อ ใช่ แล้วแบบเวลาไปเจอลูกค้า อะไรอย่างเงี้ย ลูกค้าก็จะแบบ อุ๊ย! แบบเราเปลี่ยนไป อะไรอย่างเงี้ย อ่า หลัง ตอน ตอนแรกเริ่มที่เสื้อผ้า ใช่เปล่าคะ อ่า เราก็เริ่มสนุกกับการแบบแต่งตัวกับเสื้อผ้าเราเนาะ อะไรอย่างเงี้ย ต่อไปก็เป็นรองเท้า ค่ะ
อืม ครับผม
เออ คือแบบเมื่อก่อน ใช่ ก็คือแบบพอเสื้อผ้าเสร็จ รองเท้า เมื่อก่อนเราก็ เอาจริง ๆ นะคะ เราก็จะใส่แค่ผ้าใบ อะไรอย่างเงี้ย อืม แล้วมันเหมาะกับขาวดำเนาะผ้าใบอะ อืม ปรากฏว่า พอมาแต่งพวกแบบสี ๆ แล้วอะค่ะ ก็ต้องไปลองใส่แบบพวกแบบมีส้นบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ใช่ แล้วยิ่งพอใส่ลงไปอะ โอ๊ย ตาย ๆ ดูดีเลย ไม่ได้ชมตัวเองนะ <laughs>
เขยิบลงมาแล้ว <chuckles> ครับผม เป็นยังไง? อะฮะ อ๋อ อ้อ! เหรอครับ อา แสดงว่ามีฟีดแบ็กกลับมาอีกเยอะถูกต้องไหมอย่างเงี้ย?
ใช่ ก็มีฟีตแบ็กว่า โอ๊ย เนี่ยพอใส่รองเท้าแบบมีส้นปั๊บอะค่ะ มันจะทำให้เรากลายเป็นคนขายาวขึ้น
อ๋อ

อ๋อ อ๋อ เออ ใช่ ๆ ๆ นึกภาพออกเลยครับผม
อา ใช่ แล้วก็เหมือนแบบว่า หลังก็จะตรงใช่ไหมคะ? แล้วเวลาเดินมันจะสง่า อะไรเงี้ย อะ เราก็เริ่มสนุกแล้วค่ะ เริ่มสนุกแล้ว
อา อืม ๆ ๆ ๆ อ๋อ เหมือนมัน มันบังคับบุคลิกเราถูกต้องหรือเปล่า? เวลาเราใส่ส้นสูงขึ้นมาเนี่ย อืม เอ๊ย! เดี๋ยวนะครับ
อะ ใช่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อะ เราก็เลยแบบว่า หือ ขา
ขอถามเพิ่มอีกนิดหนึ่ง ในเรื่องของการเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัว อย่างเงี้ย แล้วในเรื่องของผู้หญิงเนี่ย การแต่งหน้ามันต้องเปลี่ยนสไตล์ไปด้วยไหมครับผม? เพราะฝาก จาก จากโมโทน อะไรเงี้ย
อะ ใช่เลยค่ะ เนี่ยกำลังจะมาละ <laughs>
อ๋อ ๆ อะ โอเค โอเค หน้าสดอะ มันมีอะไร มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเอ่ย? แล้วมี การแบบว่าฟีดแบ็กจากใครบ้างไหมครับ?
เออ เราก็เลย เลยแบบว่า อา เริ่มแล้ว จากเมื่อก่อนน่ะ พอมันแต่งขาวดำอะค่ะ มันจะแบบว่าใส่ เอ๊ย! หน้าเนี่ยแต่งบาง ๆ ได้แบบไม่มีที่ติ เออ จะไม่มีคนติเรา เพราะว่า เออ มันก็แต่งแบบ อย่างงี้แหละ อะไรเงี้ย แต่พอเริ่มมีสีสันน่ะค่ะ หน้าตาเราจะแบบดร็อปลง อืม จากสมมติว่า เราใส่เสื้อสีเหลืองเงี้ย เราจะแบบ ถ้าเราไม่แต่งหน้าเลยอะค่ะ มันจะกลายเป็นคนน่าจืด อืม
ครับผม อะฮะ อืม อะ อา อา ใช่ ๆ ๆ อา เพราะว่าความเด่นมันอยู่ในชุดหมดแล้ว ถูกต้องไหมครับผม? เนาะ เราต้องแบบว่าเพิ่ม เพิ่มจุดเด่นที่ใบหน้าของเราด้วย โอ้!
ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นน่ะ ไปหาเทรนด์ ต้องไปหาเทรนด์ว่า ตอนเนี้ย เขากรีดตาประมาณไหน อะไรอย่างเงี้ย สีประมาณไหน อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบ อะลองเอาของที่บ้านมา เบลนด์ ๆ กัน อะไรอย่างเงี้ย มาผสมผสานกัน เงี้ยค่ะ อืม อา ชอบอีก คนที่แบบว่าชอบเห็นการแต่งตัว ของ เราอะ เออ เขาก็แบบว่า เออ เนี่ย เพราะบาง เมื่อก่อนเราจะแบบไม่ค่อยกรีดตาอะค่ะ เราจะแบบว่าเหมือนทาอายไลน์เนอร์อยู่ด้านใน มันจะกลายเป็นเหมือน เขาเรียกอะไรนะ คนที่ เอ่อ เป็นคนที่ตาแบบ เข้ม แต่แบบ เข้มเหมือนหมวย ๆ อะ อืม
อือฮึ อ๋อ ครับ ๆ